Olabilir, ben de düşünüyorum onu bak bu arada, hani.
Hı hı.
Şey yapıyor, yani nasıl anlatayım sana, işte, durdum durdum bugün de yaptım bunu gittim, işte, aradım.
Bütün sülalemi aradım bugün. Düşün hâlimi.
<chuckles> Çok iyi.
Yani, canım sıkılıyor. İşte, yok teyzemi aradım, yok kuzenimi aradım. Çünkü neden? Kankam uyuyordu.
A, tabii bu kankanın suçu.
O, gece kuşu olduğu için
Kesinlikle, burada kankanı suçlamalıyız. Şeyi sorsam sana burada, onların enerjisi seni böyle bir kendine getiriyor mu? Yoksa böyle, "Aaa, işte, aramak için aradım." falan kafasında mısın?
Evet, dedim. <chuckles> Yok ya, ful dedikodu, ful enerji, ful şey odaklanma.
Ta aile dedikodusu... Tadı da farklıdır. Peki, şeyi sorsam, böyle gün içerisinde senin enerjini neler düşürür?
Tabii canım. Tabii canım. Tabii canım, tabii. Ya, ben onu yeni yeni fark ediyorum. Ben böyle süt müt, ayr ayranı da çok severim. İçtiğim zaman bana bir şey oluyor. Buna anlam veremiyorum yani böyle. Ya da kendimi çok aç bıraktığım zaman, b birden yemeğe yüklendiğim zaman böyle, b beynim herhâlde kendini mi kapatıyor, ne yapıyor bö direkt yatmak istiyorum ya. Hiç.
Hı hı. Ya.
Hiç böyle canım istemiyor.
Aslında şöyle bir şey de var. Iıı, bu ayran, yoğurtlar falan çok ciddi miktarda melatonin salgılanmasını sağlıyor. Yani uyku hormonu. Bu uyku hormonu, gelip senin böyle enerjini ele geçiriyor da olabilir. Tabii, hani, kafein nasıl ki, eee, senin dinç durmanı sağlıyorsa bu yoğurt moğurt, ayran mayran da uyku hormonu salgılıyor. Etkisi vardır muhtemelen bu hormonların. <chuckles> Aynen t
Yani, çok sevdiğimiz ikili. Ya bi bilmiyorum da, hani, bu bu kadar t tükettiğim ş şeylere bak mesela; peynir, işte, yoğurt, ayran. Bana artık etki etmemesi gerekiyor, tamam mı? Kalsiyum seviyem bunların yüzünden kemik dansitem falan yükseldi. Yukarı doğru böyle uçuyor. Yeter artık yani falan ama du tutamıyorum kendimi. Ben bugün gene yarım kiloya yakın peynir yedim. Şaka değil bu, bu arada.
<chuckles> <chuckles> Ya Ay hasta masta yapmasın?
Tabii canım.